Я даже не знаю, какие еще, честно говоря, стандарты, но у нас были правила просто, что вот если тебя мячик задел, да, э, попал, то ты то тебя вышибли, но у нас была такая фишечка, не знаю, насколько она вписывается в, эм, представление о классических: ты мог этот мяч поймать руками, и у тебя, как считалось, "свечка" это называлось. А вот, м, и как будто как жизнь, то есть в следующий раз если тебя вот, э, в попадут в тебя, то это вот у тебя жизнь, свечка. Э, ты мог вот од один раз как, э, защититься от этого удара. Вот такие у нас правила были.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Слушай, по-моему, есть такое правило ещё, что от земли не считается. То есть, если мяч упал на землю, да, когда тебя вышибают, и он отско отско отскочил в тебя, то это не считается. Нужно, прям, именно вот прямо мячом попасть сразу. Вот что-то такое было. Ну да, значит, классические всё-таки были. <laughs>
Вот. Мгм. А, мгм. Да-да-да-да. Мы также, да, играли, что вот отск а, отскок не в счёт. <chuckles> Отскок не в счёт, да. Вот это 1 такая игра была. Ну, и там мальчишки и девчонки играли. Ну, мы примерно все были одного, я б сказала, возраста. Потому что, знаешь, когда собираются какие-то, например, ну, прям взрослые люди вышибают, ну, понятно, что они лучше и целятся, и как бы сильнее сильнее, да-да-да, точнее, сильнее. Поэтому, ну, вот у нас тогда же ка команда была, бы группа наша подобрана, мальчишки, девчонки, все примерно одного и того же возраста. Вот, так вот.
М, и сил больше, да. Мгм. А сколько лет было вам?